Ja.
Ne?
Ja, und bei Mythen, also ich glaub immer, es es ist halt immer das, ähm ähm die Also, Mythen sind Mythen, okay, aber gleichzeitig wo die Leute dran glauben, kann ihnen halt auch, ähm kann ihnen halt auch helfen, ne? Also, der Glaube versetzt Berge so ungefähr und wenn die Leute glauben, dass die warme Milch sie jetzt einschlafen lässt, die schlafen dann oft auch mit der warme Milch ein, weil sie weil die Überzeugung das quasi macht so, ne? Die glauben da dran und dann tun sie's auch.
Ja. Ge Ja, da kommen auf f äh, Erinnerungen vielleicht manchmal hoch, ja, weil die Oma das gemacht hat, und dann beruhigt man sich automatisch.
Mhm.
Äh, zum Beispiel, äh, das sind so Dinge meine Oma, zum Beispiel, hat mir warme Milch gegeben, dann wurde ma Bauch mein Bauch muckelig. Hast du da auch Erfahrungen mit gemacht, mit warmer Milch?
Mhm. Hm, ja, hatte ich schon auch mal. Also, ich finde das a jetzt im Nachhinein finde ich das irgendwie 'n bisschen unappetitlich, weil erstens trinke ich keine Milch mehr und zweitens hat man ja eigentlich frisch geputzte Zähne, und dann trinkt man Milch und soll dann schlafen. Das ist für mich jetzt würde ich mir denken so: „Äh, ne”, und dann am besten noch mit Honig drin, ja super, da meine Zähne sagen: „Danke”. Mhm. Aber damals fand ich das, glaube ich, wirklich lecker.
<laughs> <laughs> <laughs> Ja. Zeit Zeiten haben sich geändert. Genau. Äh, da damals
Ja, genau, genau. Jetzt w w w werden die Leute sofort zum Zahnarzt geschickt, die kleinen Kinder. Da ist nix mehr mit genau, mit Honig am Abend.
Ja, bei unserer Generation hat sich niemand um die Zähne gekümmert. Das ist heute 'n anderes Thema, ne? Aber, ähm, Baldrian ist ja auch wahrscheinlich autsch, ne? Du hast gerade was von Melatonin erzählt.
Mhm.